Evet, evet, bence öyle, amacına ulaşıyor. Özellikle şu noktalar beni çok cezbediyor kampta. Yürüyüş yapmayı çok seviyorum ben. Eee, ve ormanlık bir alansa ki genelde orman oluyor zaten ya da böyle bir daha, eee, eğimli alan, işte, inişli çıkışlı, hani, bir yürüyüş rotası buluyorum ben kendim orada. Ve bulduğum yürüyüş rotası genelde böyle, hani, balta girmemiş yerleri tercih etmeye çalışıyorum. Balta girmemişten kastım, hani, z zaten hazır olan bir patika değil de Evet, biraz böyle engebeli olsun. Eee, o noktalar bende mesela o anda kalabildiğim çok özel, eee, durumlar oluyor genelde. Orada çok rezone olabiliyorum o an, öyle söyleyeyim. Eee, bir yandan korkuyorum da. Şu açıdan korkuyorum: Ya, diyorum ki, eee, tabii bu geleceğe dair bir endişe aslında. Bak, tek geleceğe dair endişe e e anda kalamamamı sağlayan. <chuckles>
Hı hı. I hı. Hı hı. Hımm. Seni zorlayacak, keşfedilmemiş. Anladım. Hı hı. Hı hı, anladım. Neden? <chuckles> Ayı gelirse gibi bir korku mu <laughs> ya da bir şey sokarsa korkusu mu, nedir?
Aslında evet, ya, vahşi hayvan korkusu da b bir nebze. Hani ayı çıkabilir, tilki çıkabilir, ne bileyim. Ya, bu ihtimaller biraz daha düşük görece. Bazen izlerini görebiliyorsun mesela hava karlıysa falan. Değişik böyle hayvanların o pati izleri, ayak izleri. "Eyvah." diyorsun, yakında bir şey olabilir. Ama esas benim korkum, şey, orada yürürken ben yalnız yürüyorum mesela ve, eee, düştüm, kaldım, bayıldım tamam mı? <laughs> Yani Evet, evet, çok rahatlıkla aslında ölebilirsin de. <laughs> Çünkü telefon çekmiyor Evet, bulamaz da.
Hı hı. Hıı. Eyvah! Allah korusun. E, tabii ki, kimse de seni bulamaz. Evet, hangi yoldan gittiğini de bilmiyorlar çünkü, hani, eee, bir yol ayrıldığında başka yollar da çıkabiliyor. Orman dediğin yer kocaman, uçsuz bucaksız bir yer. Sen çünkü telefon da çekmiyor diyorsun. Eee, öyle bir yerde, hani, eee, kimse de demez ki, "Burası daha yürünemez, burayı seçmiştir." Genellikle seni aradıkları yerler yollar olur. Allah korusun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Hıh. Hıh.
Aynen. Kesinlikle. Hah! Aynen. Evet. Ya, ama bu yürüyüşler bu yürüyüşler hemen şey eklemek istiyorum, bu yürüyüşler, işte, o kadar mükemmel yürüyüşler ki. Çünkü belki de sana kimsenin ulaşamayacağını bildiğini bildiğin için de o sana bi bir ekstra böyle bir, eee, korunmuşluk sağlıyor. Eee, doğayla tamamen iç içe oluyorsun aslında. <chuckles>
I hı. Belki de, belki de, belki de, belki de. Çok teşekkür ediyorum anlattığın tüm detaylar için, gerçekten o hissi verdin. Görüşmek üzere.
Ben de teşekkür ederim. Çok keyifliydi, görüşürüz.

Doğada sade yaşamanın en basit yolları neler sence?
Hımm, düşüneyim. Yani, ııı, doğada direkt olarak, hani, böyle, vahşi doğaya yakın bir yerde veya, aaa, küçük bir köy gibi bir yerde yaşamak herhâlde çok kolay olmasa gerek ilk başta. <chuckles> Aklıma direkt o geliyor. Ama tabii ki de uygun bir yol bulunabilir gibi de bir yandan. Hani, aaa, ya nasıl yaşadığına bağlı. Ben mesela eskiden kamp yapıyordum. Çadırımı alıp gidiyordum. Hani birazcık doğada yaşamı böyle küçük, eee, zaman dilimlerine ayrılmış kısımları gibi. Eee, hani, uzun süreli değil ama, böyle, işte, 1 haftalık falan kamplar oluyor
I hı. Evet. <chuckles> Hı hı, harika. A! Süper. I hı, ı hı. 1 hafta uzun bir süre aslında kamp için, değil mi? 1 hafta epey uzunca bir süre hani gerçekten toplumun sana o verdiği, eee, işte, hani, eee, nasıl diyeyim gelişmiş tuvaletler ya da, işte, böyle, duş alabilme imkânı, ııı, bunlardan uzak kalmak 1 hafta zor olsa gerek. Aaa, anladığım kadarıyla su kenarı bir yerde yaptınız bu kampı inşallah. <chuckles> Ya da böyle gidip destek aldınız mı nasıl geçti? <laughs>
Hani orada göz Evet. Yani. <chuckles> Ha ha. Iıı, ya <laughs> İnşallah. <laughs> Umarım öyledir. Yani, iii, aslında yaptığım kampların birçoğunda ben yine bu tarz imkânlara ulaşabiliyordum iyi kötü. Hani çok, böyle, vahşi yaşam içinde yaptığım kamp 1-2 kere oldu galiba. Hani o da i i iyice, böyle, çok her şeyden kopup vahşi yaşam değil ama mesela 2 tanesinde, eee, tuvalete ulaşımım direkt yoktu. Aaa, o öyle bir kamp hatırlıyorum. Aaa, onun dışında hep ne bileyim bir, eee, duşa ulaşımım vardı, tuvalet vardı. Çünkü kamp alanlarına gidiyordum ben kamp yapmak için. Eee, oralarda görüce daha kolay oluyor ama yine de tabii ki de konforun azalıyor. Hani yattığın yer, oturduğun yer, ya ne bileyim bir koltukta oturmuyorsun, yatakta yatmıyorsun. Eee, bu tarz şeyler değişiyor ama yani o tarz doğayla o kadar iç içe olduğun durumların kendine has çok güzel yanları var bence ya. Ben bayılıyorum. Eee, onun dışında da uzun sürede yaşamak istersen herhâlde kendine en azından, ııı, güzel bir kulübe gibi bir şey yapman gerekebilir. Hani tuvaleti olan suyu olan ya da dediğin gibi suyun yakınında olabildiğin. Eee Hani belki bir 5-10 dakika yürüme mesafesine bir nehrin olduğu bir yerde yaşanabilir gibi. Hani o geliyor aklıma.
I hı. Evet. I hı. I hı. I hı, ı hı. Imm. I hı. Hı hı. I hı. Evet. Hıh. Hıı.